Harika. Eee, ılık duş alır mısın yoksa hemen, eee, böyle, ye kahvaltıya kahveye mi geçersin?
.Hıh. Hıı. <smacks lips> Önce galiba bir kahve içerim önce. Birazcık kahvaltıyı geç sevenlerdenim. Böyle, güzel bir kahve yaparım kendime. Eee, o kahveyi biraz
Güzel. Hı hı. Eee, kahve ritüelin var o zaman sabahları, böyle, seni mutlu edecek. Eee, nasıl özenirsin kahvene? Senin için kahve ne orada, yani, eee, nasıl tanımlarsın, o sabahleyin güzel günde içtiğin sabah kahveni?
Evet, evet, yaparım. Hı hı. Hı hı. Ya, ben değişiyor, bazen Bu sıralar birazcık Türk kahvesine güzel sardım. Eee, Türk kahvesiyle uyandığım bile oluyor. İlk kahvem, bazen Türk kahvesi yapıyorum. Onun dışında espresso, belki üzerine birazcık yulaf sütü, böyle, güzel kokutacak, yani, evi. Eee, onu tercih ederim herhâlde.
Güzel. Hı hı. "Evi güzel kokutacak." dedin ya, sabahları kalktığında, böyle, pencereleri açma, evi havalandırma ya da varsa balkonun balkona çıkayım biraz ışık alayım, kendime geleyim. Eee, e, müstakil bir evde oturuyor olabilirsin, işte, "Bahçeye çıkayım, bir derin nefes alayım." dediğin oluyor mu?
Hı hı. A, evet. Evet, evet. Eee, odamın camını direkt açarım, aynen. İlk uyandığım anda, yani, hava eksi derece olsa bile açarım bir hava girsin, havalansın ve balkona da çıkarım, yani, hava soğuk olsa bile. Kapalı bir balkon gibi bir balkonum var. O yüzden, böyle, ısıtıcıyı açarım eğer hava gerçekten çok soğuksa, birazcık onun yanında ısına ısına. Ama o temiz hama temiz havayı almadan gerçekten kendime gelemiyorum sabahları. Birazcık balkonda gerçekten beklerim.
Çok güzel. Hı hı. Ne kadar güzel. <chuckles> I hı. Peki, o temiz Güzel. Temiz sal hava alma anını biraz açabilir misin? Böyle, uzaklara bakar mısın? Gökyüzüne bakar mısın? Eee, etrafı inceler misin? Birkaç dakika ya da, ı gerçekten beş o kahve içtiğin sürece olabilir bu. Eee, o anları biraz açar mısın? Ne hissedersin? Balkonun belli ki, hani, temiz hava almak için keyif aldığın bir ortam. Eee, nasıl tanımlarsın o ortamı?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Ya, böyle, rahat rahat oturmam gerekir öncelikle orada, böyle, yayıla yayıla birazcık hafta sonuysa özellikle.
Evet. Hı hı. Var mı 1 masan, sandalyen?
Evet, evet, 1 masa var, sandalye var. Eee, öyle güzel otururum, bir de, ha, yani, dışarıyı çok izlerim. Birazcık ana cadde gibi bir yerde oturuyorum. Yani, doğanın içerisinde olsaydım tabii ki daha da güzel olurdu ama, hani, o sabah, böyle, insanların, eee, hareketlerini falan izlemeyi de çok seviyorum. Böyle, bir gözlemlemeyi, böyle, dışarıya bir bakmayı, havayı anlamayı. Acaba nasıl olacak, diye, böyle, bir, eee, üzerine kendimce, eee, tahminler oluşturmayı seviyorum. Bayağı, böyle, bir dışarıyı izlemekle geçiyor aslında balkondaki vaktim ve, yani, her gün, hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin onu yaparım ilk kalktığımda anca öyle kendime gelirim.
Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Hıh. Güzel. Hı hı. Onu yaparken o anda, bir ondan sonraki saatleri düşünür müsün, planlar mısın, yoksa sadece o anı mı yaşarsın?
Evet.